Oh, ja, diese Gefühle sind selbstverständlich, wenn man, ja, von Natur aus schon jemanden, ja, zu verbunden ist quasi und dass man jemanden auch braucht, weil sonst die Einsamkeit einen einholt. Aber wenn du jetzt beispielsweise auf diese ganzen Social-Media-Kanäle schaust und dann diese Beiträge siehst, wie er sich da irgendwie in irgendwelchen Klubs in Berlin rumtreibt, hm, was für Gefühle also, du meintest ja schon, du hast schon e bisch also, spezifische Gefühle, aber werden die dadurch verstärkt, dass du quasi in so 'n Gedankenstrudel reinkommst?
Mhm. Ja, natürlich. Also wenn ich da diese tollen Frauen sehe, die sind immer ziemlich leicht bekleidet, haben kurze Kleider an, sehr figurbetont, sind toll geschminkt, sind auch schlanker als ich, also so richtig Model-Typen. Ich habe ja eher 'ne normale Figur und ich würde mich jetzt auch nicht so anziehen, weil ich denke, ich kann das auch nicht tragen und dann und dann fühle ich, ähm, mich so minderwertig irgendwie. Das ist total bekloppt, aber, äh, i ich weiß auch, dass dass dass ich mich nicht so fühlen sollte, aber es kommt einfach so in mir hoch.